なるほどね、だからどうでしょうね、監視カメラ監視カメラ、うーん、他に監視カメラ以外で安全を守る方法とかって何か
いや、なんか昔だったら、なんか、その、なんて言うんでしょう、おじいさんおばあさんが、なんか声かけたりとかあったと思いますけど、今、なんか、逆にそんなことしたら、なんか不審者に思われちゃいますよね、今って。はい。
思いつきます？はい。 はい。 はいはい。はい、はい。 はい。 ああああ、そうみたいですよね。そうなんですよね。だから、うーん、あとは結構、私の実家の方とかだと、夜、み夜に見回りみたいのはしてましたね。ま、火の用あ、やってます？
ええ。 あ、うちの近所も今もやってます。 あの、火事が火事の季節というか、冬とかにはやってますね。
はい。はい。はい。 はいはいはい。あの火の用心みたいのとか。はいはいはいはい。はいはい。あ、やっぱりそうですか？あれはでも火の用心だから、どうなんだろう。ま、ね、でも、広い意味で言えば地域の安全を守るってことになりますかね。ですよね。ま、あと、人が歩いてれば確かに、あの、防犯というか、誰か泥棒とかも入ろうと思っても、ま、人がいたらね、ま、入らないっていうか、そうやって人が見回りしてるんだって思えば、ちょっと泥棒避けみたいな感じにもなるかもしれないですよね。だから
はいはい、あの拍子木で、かち鳴らしながら歩いてますよ。 はい。 まあ、まあ。<chuckles> そうですね、安全のためではありますよね、あれも。はい。 まあ、確かに確かに。はい。 はい。 はいはい。 はいはいはいはいはい。なんか、どっかの地域で、なんか、犬の散歩してる方にそういう、何て言うんでしょう、腕章みたいなのをつく付けてもらって、なんか、こう、見てるぞみたいな、ああいうのの方が逆に、なんか、こう、とっつきやすいっていうか、別に、その、極端に言うと、その人は別に安全のためにやってんじゃないけれども、なんかそういうことを、うまあ、なんか腕章とか付けることで、地域の安全を、なんか、こう、あっちの方が、なんか、こう、自然な感じというか、無理がない感じはしますよね。
はい。はい。 ああ！はいはいはいはいはい。 はいはいはいはいはい。 うん。 うん。 はい、はい、はい。はい、はい、はい、はい。 うん。 はい。はい、はい、はい。ああ、確かに、それいい。うん。そうですね、いいアイデアですね。はいはいはいはい。ちょっと、安全ボランティアさんじゃないけど、ま、ぼま、別に、ほんとにそれでね、なんか、その、犯人を捕まえるとかではないですけどうん、でも確かにワンちゃんの散歩ってね、こう、やっぱり、こう、人が通るわけですから、ま、安全はまも守られるっていうか、やっぱりど泥棒とかにはうん、だとか、あとね、なんか、こう、こう、なんでしょう、ま、火災とかあった時も発見とかできるかもしれないですし、そうだ、ワンちゃん見守り隊みたいのがあるといいですよね。ああ。
はいはい。 あ、とかではないですけど。 はい。はいはい。 そうですね、はい。 はい、はいはい。 はいはい。そことなんか、か警察がちゃんとこう連携してれば「なんかあった時には連絡して」みたいなぐらいの関係性を作っておけば、なんかゆるく守られてて気持ち悪くないみたいな。はい。
はい、はい、はい、はい。はい。そうですよね。はいはいはい。ああ。 そうですよね。しかも、ま、ワンちゃんとかですから、犬のお散歩だからね、そんなの、ま、あんまりそんな仰々しくもないですしね。ああ、それすごいいい考えだと思います。
はい。はい。 あ、はいはいはい。 なんかそんなことやってみたいな、とちょっと思ったりしました。はい。
うーん、そうですね。そうですよね。ああ、ありがとうございました。
ありがとうございました。